Ôi, dạo gần đây á mình để ý là mình hả, ừm, tập thể dục quá là không có điều độ luôn á bạn ơi. Mình toàn tập xong rồi được một vài buổi á là mình chán quá, mình mất động lực xong mình bỏ luôn. Nhưng mà tập như vậy á thì nó hoàn toàn không có, a, gọi là, nó không có đem lại kết quả như mà mình mong muốn á, thì hổng biết là bạn có những cái, a, chia sẻ, hay là những cái cách nào để giúp cho mình duy trì được cái việc tập thể dục, thể thao được đều đặn hông bạn?
À, vậy à? Trời ơi. Đúng rồi. Ừm, mình, ờ, tiện đây thì mình cũng muốn hỏi thêm là bình thường ấy thì bạn thường hay là tập cái môn nào nhiều nhất?
Ừm, thường á là mình sẽ, ờ, tập chạy bộ ở ngoài công viên trước nè, và gần đây á là mình cũng có ý định là mình sẽ đăng ký tập gym nữa, nhưng mà mình, kiểu như là, mình chưa có động lực để mà, ờ, thật sự là bắt đầu đăng ký tập á bạn. Tại vì nội bình thường khi mà mình chạy bộ ở ngoài công viên á nha, là mình cũng, ơ, có khi cả tuần mình mới chạy được có buổi à. Hồi hồi đầu, lúc mà mình, ờ, chạy đó, mình còn chạy được, ừm, đều đều, đều đều 2-3 buổi 1 tuần nha, nhưng mà gần đây, mình có có tập bừa tuần tập, tuần không, có khi là mình, ưm, vài tuần gần đây mình hông chạy luôn. Cho nên là mình, ừm, rất là ngại là sau này khi mà mình đăng ký tập gym là mình không có động lực để tập đều đặn đó bạn.
À, rồi. Mình hiểu rồi. Ô kê. Rồi, vậy là tính ra là bạn, à, cũng, a, tập, à, khá là nhiều thứ á, đúng không? Vừa chạy bộ, rồi là tới lại chuẩn bị tập gym này kia, nhưng mà có một chuyện đang thấy là cũng, ơ, hơi bị mất động lực đây. Thực ra thì trong vấn đề mà bạn mất động lực trong cái việc là tập tành này này, thì nó cũng là một cái điều hết sức là bình thường thôi. Bởi vì cũng nhiều người trong xã hội bây giờ họ cũng rơi vào cái tình huống giống, kiểu, như bạn ấy, cho nên là bạn đừng quá lo lắng quá nhá. Rồi, thế thì mình sẽ ở đây để giúp bạn, thì, ờ, bên cạnh đó mình cũng sẽ hỏi thêm bạn một số câu hỏi nữa nhá để mình có thể đưa ra cho bạn những cái lời khuyên làm sao cho nó phù hợp với bạn hơn này. Mình hỏi một chút là cái việc mà bạn đang bị thiếu động lực ấy, thì, ờ, không biết là bạn thiếu động lực là bạn có xác định được ló là vì cái gì không? Ví dụ như là bạn đang thấy mệt, hay là bạn cũng bận công, bận việc? Hay là vì bạn thấy là nhiều khi những cái việc tập này này nó đang quá sức so với bản thân bạn?
Ừm, vậy hả bạn? Ô kê, bạn cứ hỏi mình nha. Ừm, chắc là nó cũng nhiều lý do đó, nhưng mà hả, lý do lớn nhất có thể là do lười quá. Thì nói đói nói nói đùa vậy thôi chứ một phần á là công việc của mình nó cũng khá là bận rộn nè. Ừm, gần đây là mùa cuối năm cao điểm nữa cho nên là đôi khi á mình có nhiều cái công việc phát sinh ngoài giờ đó bạn. Thì mình, ờ, vừa làm sale mà vừa phải chăm sóc khách hàng nữa, cho nên là đôi khi là khi mà khách hàng, ờ, cần cái gì gấp á là mình cũng ráng hỗ trợ khách s trước nè. Thành ra là có khi cái bữa đó mình đã, ơ, tính là, ờ, sau giờ làm mình sẽ đi chạy bộ, nhưng mà rốt cuộc phát sinh công việc thì mình cũng hông chạy được. Ngoài ra á khi mà có thời gian rảnh rỗi á thì mình, kiểu, không có tập đều đặn cho một thời gian dài á thì mình sẽ bị ì. Cho nên là mình cảm thấy rất là khó để mà có cái động lực mà nhấc bản thân, ơ, ra ngoài công viên nếu mà chạy bộ đó. Ừm, ngoài ra á thì đôi khi á là mình mình ráng, kiểu như là, ờ, mình không tập đều cho nên là một buổi á mình ráng mình chạy nhiều hơn bình thường một xíu. Thì có một lần là từ 5 cây mình nâng lên 7 cây là mình bị, ơ, bị đau đầu gối luôn á bạn.
Ờ. Mình hiểu rồi. Đúng đấy. Ừm, bận ha. Ừm, mình hiểu rồi. Chuẩn đấy, à, cứ ừm. À! Rồi. Đúng rồi. Thực ra thì, à, bạn bận rất là nhiều công việc, mà bạn lại ít tập thì tự nhiên bạn bị ì. Mà với những cái hôm ì như vậy mà bạn giả sử bạn chạy như bạn nói đấy, à, đang từ 5 cây mà lâng lên 7 cây, à, quãng đường nó đã dài hơn 2 cây rồi thì chắc chắn là bạn cũng sẽ bị, ờ, gọi là, cảm thấy giừa vừa mệt, vừa mất động lực cơ. Rồi, thế thì, à, mình hỏi một chút nữa là bây giờ nhớ, nếu mà nói về cái mục tiêu tập của bạn hiện tại đi, thì bạn nghĩ nó sẽ là gì nào? Nó là về sức khỏe, hay là vóc dáng, hay là tinh thần?
Đúng rồi đó! Ôi, tất cả những cái đó luôn đó bạn ơi. Nhưng mà đối với mình á nha, quan trọng nhất á là trước mắt là mình muốn, ờ, duy trì được cái thói quen tập luyện thể dục thể thao á. Để mà ít, ừm chưa chưa chưa cần nói tới là, ờ, sẽ giảm được bao nhiêu ký, hoặc là sẽ cải thiện những cái gì rõ ràng, nhưng mà trước mắt là hàng tuần, hàng tuần mình cứ đi tập đều đặn, đều đặn, đó là cái mà mình đang mong mỏi nhất bây giờ đó. Còn nếu như mà nói, ơ, xa hơn một chút á thì sắp tới Tết rồi nè, thì mình hy vọng là từ bây giờ tới Tết á mình có thể giảm cân một xíu, cỡ chừng là 2-3 ký thôi, để cho mặc đồ Tết đẹp một xíu còn chụp hình đó bạn.
Ừm, thế à? Mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu. Nè, à, thực ra là cái mong muốn đấy của bạn, à, cũng, a, rất là chính đáng thôi mà, đúng không? À, không có gì mà mà phải lo lắng nhiều quả, mong muốn đấy thì gần như ai cũng có mong muốn đấy. Vậy thì mình qua cái mục tiêu mà bạn vừa nói đấy, là bạn muốn tạo ra một cái thói quen là tập hàng tuần, hàng tuần như thế đấy. Thế nhưng mà nhá, mình muốn hỏi rằng ấy là liệu rằng ấy, bạn có đang đặt cái mục tiêu này nó quá cao so với cái thể trạng và cái lịch sống, lịch làm việc của bạn hiện tại không?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là nếu như mà biết cách, ờ, sắp xếp cho nó khéo léo, với lại một chút xíu nữa chắc là nhờ bạn hỗ trợ thêm cho mình những cái lời khuyên hữu ích á, thì mình cũng ráng là sắp xếp một cái, a, lịch tập, cũng như là cái cường độ tập cho nó phù hợp với thể chất một xíu. Thể chất của mình thì theo như trước giờ mình tự tập luyện và mình tự cảm nhận á là nó cũng, gọi là, trung bình thôi, nó cũng không có quá là, ờ, khỏe, nhưng mà cũng đủ để mà có thể, ờ, tập luyện, ờ, ừm, được đó bạn. Thì mặc dù 1 tuần bây giờ mình đang rất là bận rồi, nhưng mà nếu như mà ráng ráng, a, xếp xếp á, thì 1 tuần có thể tập được 2-3 buổi, và mỗi buổi thì có thể rơi vào tầm nửa tiếng cho tới, ơ, 1 tiếng đó bạn. Thì mình nghĩ đó là một cái khởi đầu tốt để mà bắt đầu cái, a, cái nhịp điệu là tập luyện thói quen đều đặn hàng tuần nè.
Ừm, mình hiểu rồi. Tạm ổn, đúng không? Ừm, ngon lành. Rồi, vậy là rất là tốt đấy, OK, vậy thì, à, bình thường nhá, bạn có sợ cái cảm giác thất bại, nếu như mà bây giờ bạn tập nó không được đều giống như là kế hoạch trước đây bạn đã từng đặt ra không?
Ôi, có chứ bạn ơi. Tại vì từ trước tới giờ á là mình tập luyện là cũng, ờ, khá là lâu rồi đó, nhưng mà nó cứ tình trạng như là mình kể bạn đó, có nghĩa là mình cứ tập rồi ngưng, cứ tập rồi ngưng, nó hông có đều đặn, mà nó, giống như là, khó có cái động lực để mà, ờ, duy trì, rồi khó có cái động lực để mà bắt đầu lại mỗi lần mà mình bị, ờ, nghỉ lâu, mình bị trì trệ đó. Cho nên là nó cũng chưa có đem tới cho mình những cái kết quả mà mình mong muốn, mình cũng chưa có giảm được ký nào hết, cho nên là mình, ờ, rất là lo ngại cái chuyện là trong tương lai mình cứ bị l như vậy hoài, nó giống như là một cái vòng lặp vậy đó.
À, rồi. Đúng rồi đấy. Mình hiểu rồi. Ừm. Rồi, vậy thì đầu tiên là cứ, a, tập trung vào để tạo ra được một cái thói quen đã nhá, chứ đừng cố gắng là đặt cái mục tiêu là phải giảm được cân này nọ, á, bởi vì là, đó, cái mục tiêu của bạn vẫn là thói quen là trước mà, chứ đâu phải là giảm cân ngay đâu, đúng không? Á, cho nên là bây giờ mình cũng muốn hỏi thêm là bình thường nhá, bạn có hay so sánh bản thân của bạn ấy với những cái người, ví dụ như là người tập lâu năm này, hoặc là những cái hình ảnh của có những người tập ở trên mạng xã hội này kia không?
Ôi, có nha bạn, đặc biệt là ở trên mạng xã hội đó. Mình thấy á, những cái, ơ, bài viết hoặc là những cái video chia sẻ của mọi người á, kiểu như là: "Đây là thành tích của mình, ờ, sau, ơ, 3 tháng, sau 6 tháng tập." Cái mình nghĩ là "Trời ơi! Người ta mới tập có 3 tháng, 6 tháng thôi mà cải thiện được nhiều vậy ấy hả?" Trong khi là mình cũng, hả, ráng tập dữ lắm luôn, mình cũng ráng, ưm, duy trì này kia nhưng mà không có thấy cơ thể thay đổi gì so với, hả, mấy tháng trước đây hết trơn á bạn, làm cho mình cũng khá là thất vọng về bản thân nè, thành ra là nó dẫn tới cái việc là hổng có động lực duy trì đó.
À, thế à? À, rồi. Rồi, OK. Ừm, vậy là nghe qua câu chuyện của bạn thì có lẽ là mình cũng đã hiểu hơn rồi, thì mình cũng xin phép là sẽ đưa ra một số những cái lời khuyên nhá, để bạn xem xem là có phù hợp với bạn trong cái thời điểm này hay không nhá. Rồi, đầu tiên ấy thì, à, mình cũng muốn là mình gợi ý là thứ nhất nhá, bạn nên xác định lại rằng ấy là cái động lực nhé, nó sẽ đến sau khi bắt đầu, chứ không phải là trước đâu. Á, cho nên là bây giờ nếu như giả sử bạn cứ chờ là bạn phải có động lực rồi bạn mới tập nhá, thì thường sẽ khiến bạn là, à, cứ trong cái trạng thái chờ, nó cứ mãi thôi, ấy. Cho nên á, bạn nên bắt đầu bằng một cái hành động nó rất nhỏ thôi, à, có nghĩa là việc tập nhẹ thôi cũng được, để cái cảm giác ấy nó kéo lại dần, thì tận tự nhiên nhá là cái động lực ấy nó cũng sẽ kéo theo sau, ấy. Thì bởi vì nhiều người, người ta cứ lầm tưởng là phải có động lực thì mới tập, thế nhưng mà thực ra ấy, phải tập rồi thì động lực nó mới theo sau cơ, đó. Thì bạn thử làm theo cách này nhá, bạn thấy có được không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó, mình toàn nghĩ vậy hông à. Chà, cái ý này nghe nó có vẻ khá là mới mẻ với mình á, tại vì từ trước tới giờ á mình cứ nghĩ là "Trời ơi, sao hôm nay hông có động lực gì hết?" Thế là hông tập. Thì mình cứ nghĩ là động lực nó phải có trước thì nó mới kéo cái bản thân mình vận động được, thì ra là mình cũng phải, a, gọi là, ráng vận động trước. Mặc dù cảm thấy rất là trì trệ hoặc là khó khăn lúc bắt đầu, nhưng mà cứ ráng vận động rồi sau đó mình sẽ nảy sinh những cái động lực từ phía bên trong để mà kéo mình, ờ, tiếp tục tập luyện bạn ha? Ừm, thì mình thấy là, ừm, bước đầu tiên là thay đổi cái, ơ, suy nghĩ này cũng khá là ổn nè.
Đúng rồi. Đúng đó. Đó. Rồi, và bây giờ bạn cũng có nói đấy, là cái mục tiêu của bạn bây giờ chỉ là tạo ra một cái thói quen tập hàng tuần thôi, đúng không? Có thể là bạn muốn là 1 tuần khoảng tầm 3 buổi, mỗi buổi 30 phút, thế nhưng mà bây giờ ấy, bạn nên đặt ra cái mục tiêu ấy nó thấp đến cái mức, gọi là, không thể từ chối đi. Bởi vì giả sử bây giờ bạn đặt cái mục tiêu đó, có thể là 30 phút không nhiều, ờ, ví dụ 3 buổi, ờ, 3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 30 phút, tuy rằng nó không nhiều, thế nhưng mà bởi vì bây giờ bạn chưa thực hiện được, thành ra cái mục tiêu này này, nó đang vẫn là quá cao, á, cho nên ló làm, ờ, não của bạn đôi khi là sẽ phản kháng lại cái, a, thói quen này. À, cho nên là bạn có thể mắt đầu bằng, ví dụ như là vẫn, a, 3 buổi một tuần cũng được, thế nhưng mà mỗi buổi chỉ cần 5 phút thôi, hoặc 10 phút cũng được, miễn làm sao mà bạn cảm thấy là, à, ít như thế thì cũng cũng không đến nỗi mà phải từ chối cái việc tập này, đúng không? Đó, cho nên nhá, cứ bắt đầu bằng 5-10 phút, a, trong 1 buổi thôi, à, g đủ nhẹ để cho bạn không cần phải suy nghĩ mà bạn cũng làm được. Đó, thì bạn thấy sao nào?
Ừm. Ừm, có thể ha? Ưm, chà, cái này nghe khá là nhẹ nhàng ha? Kiểu như là, cái việc tập luyện này, giống như là, chỉ là đi dạo, ờ, gọi là, ừm, x ừm, hạ cưỡi ngựa xem hoa thôi đó. Giống như là mình chỉ, ơ, đi bộ nhẹ 15 phút mỗi lần một ừm, 3 lần 1 tuần thôi thì nó cũng là vận động nhẹ nè, dần dần mình sẽ, ờ, điều chỉnh và nâng cái lịch này lên để mà cho tập luyện nó được hiệu quả hơn bạn ha? Nhưng mà mới đầu á, thì cứ bắt đầu nhỏ nhẹ thôi, để mà có cái động lực duy trì được lâu dài nè.
Ừ, đấy. Đó, đúng rồi. Đó. Đúng rồi. À, với cả có một cái cách nữa bạn có thể thử nhá, là, à, bây giờ ấy, bạn hãy chịu khó nhá, bạn mua những cái món đồ, ví dụ bạn thích chạy bộ, đúng không? Bạn mua những cái món đồ mà nó mang tính chất là nó phục vụ cho bạn trong cái việc là tập chạy bộ này. Ví dụ bạn mua một cái bộ quần áo chạy bộ thật là đẹp này, bạn mua một cái, ơ, giày chạy bộ thật là tốt, thật là xịn, đấy! Để cho là bạn có cái cảm hứng là, à, bạn đi chạy bộ là bạn có thể được chưng diện những cái món đồ đó, được đi thử vào cái đôi giày rất là êm, để nó giúp bạn chạy bộ nó tốt hơn, và nó lại rất là đẹp, có khi lại được người khác khen nữa cơ. Thì chính những cái việc nhá, bạn sắm sửa những cái đồ dùng, dụng cụ phục phục vụ cho cái việc tập này của bạn nó càng tốt thì tự nhiên là bạn cũng có cảm hứng để mà bạn đi tập chạy bộ hơn chẳng hạn. Đó, thì bạn thấy sao nào?
Ừm. Quần áo ha? Chà, cái ý này cũng rất là thú vị đó. Kiểu như là, mình dần dần biến những cái, ơ, ờ, vật dụng xanh xoay quanh cái việc tập luyện, chạy bộ của mình nó trở nên thú vị, và mình mình dần mình biến nó thành một cái sở thích để mà kh mỗi khi mà mình, ờ, chạy bộ á là mình sẽ được mặc, được mang những cái món đồ mà mình thích đó, thì nó lại càng có động lực để mà tập luyện hơn nữa nè.
Đúng rồi. Ừm, đó, với cả một cái nữa nhá, là bạn cũng, a, nên ngừng cái việc là bây giờ bạn so sánh với, a, những cái người ở trên mạng xã hội đi, bởi vì mỗi người đều có một cái trải qua một cái tiến trình riêng mà. Cái việc so sánh này này, nó sẽ làm cho bạn mất động lực nhanh nhất đấy, nó chính là cái lý do mà bạn bị mất động lực đấy. Cho nên nhá, bạn chỉ nên so sánh bản thân của bạn với bản thân của bạn ngày hôm qua thôi, có nghĩa là so sánh với chính mình đấy, để biết là, à, bạn đã tốt hơn bạn của ngày hôm qua như thế nào rồi, hoặc thậm chí là tốt hơn, ưm, của tháng trước thế nào rồi. Đó, thì bạn thấy sao nào?
Ừm. Chà, chắc vậy quá. Ừm, chà, vậy thì có vẻ là dần dần á mình nên tạm, à, hủy follow những cái người mà, ờ, cũng không thân thiết gì lắm, nhưng mà họ cứ, ơ, khoe những cái thành tích tập luyện ở trên mạng ha? Để mình đừng có bị tiếp xúc với nó quá nhiều và nảy sinh ra những cái suy nghĩ so sánh ở trong đầu mình, từ đó thì mình sẽ dễ dàng mà duy trì cái động lực tập luyện của mình hơn nè.
Ừ, cũng được. Đúng rồi đấy bạn ạ. Ừm, thực ra đấy, trong việc tập này thì có thể là sẽ có những hôm bạn cũng, a, hơi, a, lười một chút, cũng bận việc, đúng không? Bạn cũng ngại, nhưng mà bạn hoàn toàn là có thể cho phép bản thân bạn nghỉ 1 buổi cũng được, miễn là bạn không bỏ luôn. Đó, chứ bỏ một lần thì nó không phải là thất bại hay gì đâu, bạn nên tập trung vào cái việc quay lại vào cái buổi tiếp theo thay vì bạn tự trách là "À, hôm qua mình đã nghỉ 1 buổi tập." Đó, bạn thấy thế nào?
Đúng rồi đó, hơi lười đó. Ừm. Ô kê, mình hiểu rồi. Từ nãy giờ trao đổi á, thì mình thấy là những cái lời khuyên và lời động viên của bạn rất là hữu ích, thì trong tương lai hy vọng là mình sẽ có động lực để mà duy trì tập luyện đều đặn bạn nha. Mình cám ơn bạn rất là nhiều nè. Bye bye bạn!
Rồi. Ô kê. Ừm, chúc bạn thành công. Bye bye.